なんか、SNS とかで募集をするときに、SNS となんか気分の関係って、まあ、どう、ま、関係してると思いますか？
うーん、そうですね。やっぱりあの、SNS、まあ、未然によくあったことなんですけども、結構なんかどれだけいいねついてたかとか、なんかそういう、 あの、フォロワー数が増えた、減ったとかで、それで結構なんか、えいゆなんか、いっきい一喜一憂してたことってのがちょっとありまして、ん、ですね、はい。
はい。 あ、はいはい。 あ、なるほど、なる はいはい。それは、あの、結構割と学生の頃ですか？それとも大人になってからって感じですか？
うーん。 今、大人になってからですね、まあ、あの SNS できたのが大体大人なってかなので、はい。うーん。
あ。 あ、はいはい。あ、なるほど、それは何でしょうか。なんか、いろんな人と繋がったっていうことなんですか？それともなんかはいはい。
そう、うそうですね。なんか繋がったっていうのもありますし、うーんと、ま、若干なんかそこに居場所が、まあ、全然居場所って言っても結構なんかもう、ん、リアルと比べたら全然、あの、 違うんですけども、あ、うーん。まあ、その、中毒性があるっていうか、そういう感じはありましたね。
ああ、な確かに。はいはい。 はい。 あ、あ、なるほどなるほど。ちなみにその SNS っていうのは具体的に、あのあのインスタとかそういう感じですか？
うん。 うそうですね、そういう感じのものですね。はい。うーん。
あ、なるほど。ちなみになんか、フォロワーとかフォロワーすまあ、フォローとか色々気にされる理由とかってあったんですか？
はい。 あ、ま、うんと、すしま、気になる理由って言ったら、まあ、その、ん、ま、ある程度そのビジネス的ねやってたとこもあって、あの
あ、はいはい。
まあ、創作系なんですけども。うん、それなんでやっぱりちょっと見てもらって、あの、ん、ん、まあ、見てもらうっていうのが、それがまず結構目的にあったっていうのはあるんですが、はい。
はい。 あ、なるほど。 はい、あ、じゃ結構発信する側って感じだっただったって感じですかね？す
うん。 そうですね、発信する側だったんだけども、その、ん、気づいたら結構なんか他の人のずっと見てたりとか、時間差で潰せちゃうっつので。
はい。 ああ。 はいはい。
うーん、う
あ、なるほどなるほど。ちなみに、ま、その、ま、いろいろ発信もされてってことなんですけど、やっぱりそれで何て言うんですかね、この1回出したことによってなんかそのいいねいいね数とか、まあ、ま、フォロワーがなんか増えた時がやっぱりあったりしたんですか？なんか結構このあれはバズったなみたいな時は。
はい。 うん。 はい。 うん。ん。そうです。 あま、あまりむちゃくちゃバズってなってのはなかったんですけども、はい。うん。ま、あの、物によっては結構他のよりも、あの、まあ、うひうひょ評価がいいというか、そのウケがいいっていうのはありましたね。うーん。
あ、はいはい。 あ、はいはい。 あ、じゃ、その、よ良かった時の、なんて言うんですかね、まあ、ちょっと自分なりに嬉しさとか、あの、そういうのがあったからこそ、なんから、伸びなかったとか、伸び悩んだ時にちょっと、何て言うんすかね、気分が落ちるってことがあったって感じですか？
はい。 うーん。 そうですね、確かに。そういうのはありましたね。うん。
あ、なるほど。ちなみにその、ま、いいね数とか、ま、フォロワーとかっていうのは、あの、なんて言うんですかね、どんくらい、結構もう毎回毎回増えて欲しいみたいな感覚の時もあったんですか？
あ、そういう時もありましたね。あの、はじあ、はず特に始めてちょっと、すあのってくらいはやっぱりそういうことが多かったかなと思います。
あ、なるほどなるほど。で、それを何て言うんですかね、あの、気にすま、あの、ふ数字をじゃないですけど、気にするっていう、ま、そう思ってた期間は結構長かったんですか？
うん。 はい。 うーん、ま、すそこそこあったかなと思いますけども、うーん。
はい。
ま、でもある程度のところからもう、全然なんかもう気になるなきな気になんなくなりましたね。ううん。
あ あ、なるほどなるほど。なんかあの、ま、SNS がなんかたむ、その、色々気分とかにも影響すると思うんですけど、なんか、気分が上がることと下がること、どっちの方が多かったりしたんですか？今も。
はい。 うーん。あ、トータルで言ったら、どうなんでしょうね。なんか トータルで言ったら、ひょっとしたら下がることの方が多かったんじゃないかなと思います。
あ、なるほど。それは何て言うんすかね、あの、ま、数字を気にされることとか、あとは違う人の見たりとかってしてたってことえが影響してるって感じですか？
はい。 うーん。 う、そうですね。あの、例えば他人の物差しで、その自分のやってることを評価しようってしてた時は、全体的にやっぱり気分のあの、落ち込みますし、にやっても幸せになんない。何やってもあの、その、たぬそれは他人の物差しだから、あの、<chuckles> そそれは幸せになれないよねっていう話で、あの、うーん。
はい。 あ、はい。 はい。 あ なるほど、なるど。じゃ、割と何て言うんですかね、あの、他人の意見とか他人の行動によって、自分のい何て言うの、気分が変わる変わっちゃうじゃないですけど、そういう感覚に近いですかね？
はい。 うん、ううん。 そうですね、そういうかんくに近いですね。うん。なので
あ、なるほど。
それをやめようやめてからやっぱり生活の質が上がったというか、ま、気分もやっぱり、うん、良くなりましたね。
あ、なるほちまりどんな感じで止められるっていうか、どういう感じで止めたんですか？
うん、ま、あの、あんまり、ん、もう、あ、他人は他人だっていうので、あの、気にしないっていうので、あと、うん、ま、そういう、ん、大体ある程度んとこで分かってきますけども、そのインスタとかなんか、ま、そういうものとかだったら特にだと思うんですけども、あの、<groans> ま、いわゆる映える撮り方とかしたり、あとなんか、うま、い要はキラキラしたように、う映す、うか、なんか、あの、うん、ま、そういうのが、ま、だんだん、うん、う分かって、ききたっていうので、ま、そそんなもん、そんなものはもう、一部分だけしか切り取って、いいとこだけ切り取って映してるだけなんだからっていうので、はい。
はい。 はい。 ああ、はいはい。 ま、そうですね、はい。 確かに。はい。 あ、ま、確かに。ま、インスタとかは特になんですけど、やっぱり、その、その人なりの一番最高の部分じゃないですけど。なんか一番、キラキラした部分を全員が乗っけてるからこそ、なんか逆に自分と比較しちゃったりとか、あの、ま、なんて言うんすかね、そういうのを見て、ちょっと気分が落ちちゃうってことも結構やっぱありますか？
うん。 うん。はい。 うん。 はい。 そうですね。ま、そ、うん、まあ、それが、うん、ま、その全てがそのキラキラしていけないけないとか、なんかそういう風な、うん、そういう風に思ってたらそうしまそうなりますよね、確かに。
あ、はいはい。 あ、なるほどなるほど。じゃ、あの、ま、ご自身がその、いろいろ発信されるってことに対して、なんか、あの、ま、もちろん、数字とかも、あの、色々と気にされてたと思うんですけど、それってなんか、なんていうんですかね、辞めようと思って辞めれるもんなんですか？それとも考え方的に。それともなんか自然と、もういいっかなみたいになった感じなんですか？
うん。まはい。 うん。 ああ。 いや、なんか、自然と、ま、いっかなって感じですね。
あ、なるほどなるほど。もうなんか
はい。
ちょっと、時間の無駄だなっていうのを感じたってことですかね。そういう気にしてる時間がっていうのを含め。
ま、そうですね、時間の うん、ま、そのじ気にしてる時間っていうのはやっぱりもうほんとに無駄ですから。それ、無駄でもありますし、やっぱりその精神的にもあんまり良くないしっていうので、じゃあ辞めるかっていう話にま、あの、SNS そのものやめるんじゃなくて、まあ、別に更新頻度もそこまでなくていいし、で、うん、ま、そっちに意にを、ん、ま、ん、みださ見いださなくても、本当の意味に、みを見出すのはやっぱり自分で普段やってることだからっていうので。
あ、はいはい。 はい。 あ、なるほど、なるど。じゃあ、その、自分が、う結構投稿とかも含めて、結構考えて投稿しようとか、あの、いいねいっぱいもらおうっていう気持ちをちょっと変えるだけで、心が楽になったってことですか？
うん。 はい。 そういうことですね、はい。うん。
あ、なるほど。じゃあ、なんかあの、ま、SNS を、いま、止めなくてもいいってことですもんね、別に。
ま、別に止めなくても、そのアカウントだけほっといても別にぜん大丈夫なんで、それは、はい。
そこまで。 あ、なるほど。じゃあ、SNS とのなんか、ちょうどいい距離感っていうか、距離って、あの、まあ、そういう部分でもありますか？なんか、止めなくてもいいけど、まあ、その、あんまり見過ぎず、なんか他人のものもあんま見過ぎずっていう方がいいって感じですか？
うーん。 そうですね、そういう感じでいいと思いますね。で、まあ、あの、うーん、そんなにすぐに返信しなくてもいいしっていうので、あのはい。うん、まあ、適当にちょっとその方がミステリー感も、<chuckles> できるしっていうので。はい。
あ、はい。 あ、はいはいはい。あ、なるへぞ。ま、でも中には何て言うんすかね、結構もう毎日のように、あの。SNS 更新したりとか、なんかいじってたりする人もいると思うんですけど
うーん。 はい。 うーん。
なんか、そういうのっていうのは別に、なんかめその人が幸せとは限んないですもんね、なんか。ほ
まあ、幸せとは限んないし、もう完全にビジネスとして毎日更新してる人ってもう、あの、収益化するためにはい、そういう人もやっぱりコンテンツとしして捉えてってやってる方はやっぱりいますね。
あ、はいはい。 あ、なるほど。逆になんかSNSを、ま、やってたこととか、あの、ま、見てたことによって、ま、メリットとかはありますか？
うん。 うん。 うーん、ま、メリットと言えば、ま、いろんな情報、いい悪いも含めて入ってくるので、その情報量ってものっていうと、ま、うん、世界が広がるって言っていいのかな。うーん、どうなんでしょう。でも、うーん、ま、浅く広くはなんか色々情報吸収できますよねっていうので。
はい。 あ、はいはい。 あ、情報的にはま、情報をちょっと収集じゃないですけど、その中にも何個か、あの大切な情報とか、ま、知っておくべき情報とかもあったりするっていうことですかね？
うん。 ま、そうですね、はい。で、そこを、ま、あの、深掘りしたければ、ちゃんと、あの、ま、ちゃんと調べたりとかして、自分でって感じで、その、は入り口ってのは色んな、ん、物事に対する入り口ってのは、なんかあの SNS があることで、結構身近になったっていうのはありますね。
あ。 あ、なるほど。なんか、あの、SNS とかをやっていて、なんか新たな出会いとか、なんか、交流とかってありますか？
うんうん。 新たな出会いってのはあんまりないかなと思うんですけども、うんと、ま、ん、うーん、何か、た例えばあのギャラリーとかなんか、あと、うーん、ライブとかそういう、ま、アート系、音楽系のものとかで、ま、宣伝があったからとか、あの、うん、どっかで取り上げん、SNS でどっか取り上げられてから、だからちょっと行こうかなっていう、そういうのはあったりとかしますけども。
はい。 あ、なるほどなるほど。でも、あの、ご友人とかも結構繋がれたりもしてるんですか？SNS とかも。
うん。 うーん、基本的にその SNS だけから、そっちから誰か友達、ん、申請き来て、それで会ってみようってのはなかなかないですね。
あ、なるほど、じゃ、割と身内とか、あの、し割と知り合いの方と繋がってることは多いですか？
ほぼ そうですね。なんか、あの、ややっぱりその実際に、ん、SNS とか会ってるのは、うんと、ま、もともと、リリアルで会ってたから、そこでこう、ん、友達交換して、で、それでっていう、そういう人だったら、ま、うん、会いますけども。なかなか、うん、全く知らない人だと会うってことはないですね。
はい。 あ、なるほど。じゃ、もう、あの、今後もその SNS の向き合い方っていうか、あの、そこら辺は、もうなんか、そ気楽に考える感じですかね、ご自身は。
ううん。 はい。 ま、それはそうですね。ん、うん、あんまりその気楽にま、気楽に考えるし、そこまで、まあ、変に深入りしないっていうのも。うん。したいですね、確かに。
ああ、なるほどなるほど。じゃ、あの、なんて言うんですかね、気分が落ち込んでる時とかはやっぱり SNS とかあんま見ない方がいいって感じですかね。
うん。 そうですね。あんまり見ない方がいいし、その、やっぱり本読むとか、なんかあの、聴きたい音楽聴くとか、そっちの方が絶対いいと思うんですよ。
はい、はい。 あ、なるほど。じゃ、そこら辺の、ま、現代の人だとやっぱり SNS 必ず毎日見てる人もいっぱいいると思うので、そこら辺は、ま、意識していかないとどんどんなんか、ま、メンタル的にもやられていく可能性もあるので、なんか気を付けた方がいいって感じですかね？
うんうん。 そうですね。ん、やっぱりそこで、いかになんか自分軸に、あの、うーん、もっとなんだろうな、ケアできるような、そういう風な方向に持っていくかっていうのは、やっぱり大切だと思うんで。
はい。あ、なるほど、なるど。じゃ、あの、ま、気分が落ちている人とか、ま、なんて言うんですかね、SNSで逆に、あの、まあ、鬱とかじゃないすけど、なんか不安を引き起こす人は、あの、離れた方が、あの、ま、その人のためになるってことですよね？
うん。 うん。 あ、それはそうですね。ま、離れて、あ、ま、ちゃんと外との、うん、コンタクトが取れる状態であったらっていう話ですけども。
あ、なるほど、なろあ、本日は色々と、あの、お話しできて楽しかったです。ありがとうございました。
うんうん。 あ、こっちこそありがとうございました。
はい。